Ja, ähm, ich bräuchte 'n bisschen Hilfe, beziehungsweise mal, ne, 'n bisschen Input. Und zwar geht's darum, dass ich jetzt gerade neben meinem Hauptjob, ähm, versuche, meine künstlerischen Fähigkeiten zu verbessern, weil, ähm, ne, ich so meine ja, da meinen Weg gerne gehen möchte, irgendwann auch professionell und, ähm
Ja. Mhm.
ja, ich ich schaffe es immer so regelmäßig jeden Morgen 1 Stündchen oder nach der Arbeit 1 Stündchen mal was zu machen und das 'n bisschen gezielter zu machen. Aber ich merke halt auch, ne, obwohl es 'n Thema ist, das mich begeistert, es gibt echt Situationen, wo ich dann einfach, ja, irgendwie kaputt bin, keinen Antrieb habe und weiß nicht, wie ich, ähm, irgendwie weiter pushen könnte. Ja, vielleicht, weiß nicht, hast du 'n bisschen Input oder können wir den Ball mal hin und her spielen?
Ja. Ja, also, ich meine, es klingt ja irgendwo sehr menschlich, was du beschreibst, ne? Also, ich, ähm, höre das jetzt so raus an sich, ähm, findest du da immer auch so 'n bisschen Zeit für, weil dir das wichtig ist, aber manchmal, ähm ja, es reicht deine Energie quasi nicht so ganz aus. Ähm, kannst du mir vielleicht 'n bisschen genauer über diese Situation erzählen? Also, wie sieht das dann aus bei dir? Hast du dann einfach zu viel zu tun, oder, ähm, wie ist die Lage?
Ähm, ich glaube, da hilft's, wenn ich 'n bisschen meinen Tagesplan <chuckles> mal teile. Genau. Also, ähm, in der Regel stehe ich um 6:00 oder kurz vor 6:00 auf, dann ganz normal, äh, frühstücken, für die Arbeit fertig machen und bin dann circa um, ja circa um 7:00 im Büro. Ich bin also jeden Tag im Büro. Ich habe kein Homeoffice. Ähm, und im Office bin ich dann erstmal alleine für 'ne dreiviertel Stunde bis Stunde, weil noch keiner da ist und da zeichne ich dann halt und gucke, dass ich, ne, ähm, da so 'n bisschen die Übung reinkriege. Dann arbeite ich in der Regel von 8:00, 8:30 bis circa 18:00. Also ganz normal mein Office-Job und dann komme ich nach Hause. Ähm, manchmal heißt das einkaufen gehen noch, dann kochen auch für m für den morgigen Tag noch, dann ja, normal Haushalt, vielleicht mal hier aufräumen, vielleicht 'n bisschen saugen, vielleicht 'n bisschen Wäsche machen. Und je nachdem, wie meine Frau halt Lust hat, da noch was mit ihr machen, dann abends. Und dann ist es in der Regel schon so 11:00 oder halb 11:30 und dann gehe ich wieder schlafen.
Ja. Gerne. Ja. Mhm. Okay. Also, ich finde, als Basis klingt das ja schon mal ganz gut. Äh, ich habe das jetzt so verstanden, dass du extra ‘n bisschen früher ins Büro fährst, damit du da noch deine Ruhe hast für‘s Zeichnen?
Genau, richtig.
Und, ich finde, das ist ‘ne richtig gute Idee. Also, weil dann hat man irgendwie ‘n äh, so ‘ne feste Zeit, wo man das dann auch so ‘n bisschen machen kann und ist auch ungestört. Ähm, und ist es dann so, dass es manchmal einfach nicht klappt, weil du zum Beispiel ‘n bisschen länger schlafen musst oder, ähm, was hindert dich dann?
Ja, genau, also das ist 1 Punkt. Manchmal, äh, ja, w wenn der Wecker dann klingelt, dann denke ich mir: „Boah, du bist so kaputt. Nimm dir doch nochmal jetzt doch die Stunde zum Schlafen, weil vielleicht schaffst du sonst deinen Arbeitstag nicht.“ Und dann, ne, manchmal ja, es fällt dann leider die Zeit beim Zeichen weg und kann sie dann abends aber auch nicht wieder reinholen durch ja, die Sachen, die ich vorher halt schon bisschen erklärt hatte, in meinem Arbeitsalltag, beziehungsweise der Haushalt und so weiter und das fühlt sich dann schlecht an. Ähm, auf der anderen Seite ist dieser 2. Punkt, ähm ist so dieses, es es wirkt dann manchmal auch unerreichbar, was ich versuche, ne, also ‘n gewisses Level zu erreichen als Künstler, also als so im Sinne von mehr so Richtung Manga, Comic Style und aber auch realistisch, weil das soll ja meine Foundation sein, ähm, weil man doch schon irgendwann merkt, wie wie weit die eigenen Skills entfernt sind von dem, was man sich als Standard gesetzt hat.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also, ich finde irgendwie alles, was du beschreibst, sehr menschlich. Also, dass man da halt mal müde ist, dass man abends, nachdem man 8 Stunden gearbeitet hat, sich noch um Haushalt gekümmert hat, dass man dann müde ist. Ähm, vielleicht können wir die Sachen ja einzeln so ‘n bisschen durchgehen. Also, jetzt nur vom Hören hatte ich den Eindruck, dass es, ähm Ja, auch sehr verständlich und nachvollziehbar ist dann abends das noch zu machen. Deswegen wäre ja vielleicht 'ne Idee, dass man eher, ähm, versucht, äh, relativ früh ins Bett zu gehen, sodass man am nächsten Morgen dann nicht das Gefühl hat: „Oh, ich brauche jetzt so dringend diese Stunde Schlaf noch länger.” Ähm, wie siehst du das, diesen Vorschlag?
Ja, grundsätzlich nicht verkehrt, denke ich. Macht ja auch Sinn. Nur dann bräuchte ich, ja, vielleicht 'n bisschen, äh, Hilfe dabei, wie ich das vielleicht besser hinbekomme, dass ich früher schlafen gehe, ähm. Weil, ne, also da noch mal zum Kontext: Der Abend ist für mich manchmal dann auch einfach dieses ich habe endlich mal auch, ähm, ja, vielleicht 1, 2 Stunden, in denen ich nicht arbeite und in denen ich auch nicht mein, äh ja, meine kreativen Projekte verfolge, sondern einfach nur mal 'n bisschen Leerlauf habe, so zum reinen Regenerieren. Weiß nicht, vielleicht hast du da 'ne Idee, wie ich da irgendwie 'ne gute Grenze setzen kann oder so?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, also, ich finde, das klingt irgendwie auch total vernünftig, also auch das mit dem Leerlauf, weil das braucht man ja auch, zum Beispiel, um diese kreative Batterie aufzuladen. Ähm, ich frage mich aber, wie das ist also wenn du jetzt sagst, manchmal bist du halt so müde, ähm, dann fasse ich das so auf, dass du halt ja manchmal auch quasi 'n bisschen zu spät ins Bett kommst, richtig?
Ja, absolut. Also, letzte Woche zum Beispiel also, es ist nicht regelmäßig der Fall, aber es passiert halt schon mal, ne, dass ich dann so um 1 oder so im Bett bin.
Ja, okay. Ja. Ja, und wenn man dann um 6 aufsteht, dann ist natürlich sehr nachvollziehbar, dass man noch 1 Stunde länger schlafen möchte. Also, äh, wir können uns deinen Abend ja nochmal anschauen. Äh, wenn du jetzt nach Hause kommst und das ist auch wirklich so 'n Abend, wo relativ viel zu tun ist, also, man muss nochmal einkaufen gehen oder so, ähm, was hast also, wie ist so dann deine Einschätzung? Wann ist man fertig mit diesen ganzen Verpflichtungen sozusagen?
Hm, also, wenn ich da einfach sehr, sehr konzentriert rangehe, ohne mich ablenken zu lassen, dann habe ich so einkaufen, kochen, bisschen aufräumen, in der Regel bis 22:30 fertig, in der Regel.
Okay. Okay. Gut, 22:30, ähm, das ist jetzt schon nicht früh, aber, ähm, könntest du dann nicht so 'n bisschen so 'ne Vereinbarung mit ihr treffen, dass 12 schon die Schlafenzeit ist, dann hättest du natürlich 1 1/2 Stunden immer noch. Ähm, und ja, ich verstehe, dass man diese sch Zeit zum Abschalten möchte und dann nicht direkt um 22:30 sofort ins Bett will, aber v von 12 bis 1, das ist ja auch nochmal dann 1 ganze Stunde Schlaf. Also, was hält dich dann davon ab quasi?
Ja, dann ist der Leerlauf manchmal so schön, <laughs> dass ich, ja, mich dann doch, ich sage mal, ne, dem ‘n bisschen hingebe und dann auch sage: „Ja, das das fühlt sich jetzt gerade gut an.“ Ich glaube, ich brauche das irgendwo auch, um halt 'ne Batterie und so aufzuladen. Und, ja, manchmal ist es vielleicht ‘n bisschen unvernünftig, dass ich dann sage: „Mir ist jetzt ich gucke jetzt gerade nicht auf die Uhr oder so und mir ist es wichtiger, dass ich eben jetzt gerade den Leerlauf habe“, ne? Also, zum Beispiel, ich, ähm ich gucke dann mit meiner Frau was zusammen oder ich ich spiele dann irgendwie auf der PlayStation noch was, weil ich sonst gar nicht mehr dazu komme und dann, ähm, ne, nicht nur ‘ne 0,5 Stunde oder so was machen möchte und mir dann denke: „Ja gut, nimm doch einfach noch ‘n bisschen die Zeit.“ Ähm, und das das dann irgendwie priorisiere mit dem Wissen aber: „Ja, gut, dann hast du vielleicht nicht am nächsten Morgen die Stunde früher, die du sonst hättest.“
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also, ich finde das sehr legitim, weil natürlich möchte man auch einfach mal kurz mit seiner Frau auf der Couch liegen und was gucken. Ähm, das ist dann eher natürlich ‘ne Frage wirklich der Priorisierung, die du dich selber fragen musst. Ähm, ich frage mich, wie oft du das schaffst, diese Stunde dir morgens zu nehmen und wie oft das für dich akzeptabel wäre, wenn es nicht klappt? Also, daran kann man sich dann ja so ‘n bisschen so ‘n Fahrplan basteln.
Ja, also ich habe jetzt keine Exel-Tabelle leider, aber, ähm, wenn ich das so einschätze und mal auf die letzten Wochen zurückblicke, würde ich sagen, ähm, von 5 Arbeitstagen schaffe ich definitiv 4, wo ich das mache.
Ja. Okay. Das klingt ja sehr vernünftig eigentlich. Ist das für dich okay, zu sagen: „Weißt du was, wenn ich das an 1 Tag der Woche nicht schaffe, ist das für mich auch in Ordnung, weil dann habe ich den Abend davor einfach genossen.“?
Das gl das klingt an sich sehr vernünftig. Ich denke, auf der anderen Seite müssten wir dann noch über meine Angst sprechen, <laughs> nicht schnell genug mein Ziel zu erreichen. Also, vielleicht, ne, ganz kurz als Kontext: Ich möchte mir das parallel ja aufbauen, so mit dem kleinen Kreativ-Business oder der Freiberuflichkeit, weil ich einfach etwas machen möchte, wo ich für brenne, ne? Und, das habe ich im aktuellen Job nicht, so. Und, ich möchte das nicht zu lange auf die Bank schieben. Also, ich möchte irgendwie schon schaffen, dass innerhalb der nächsten
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja.
äh, 3 Jahre aufgebaut zu haben, so ‘n bisschen, wo ich sagen kann: „Okay, jetzt kann ich langsam den Switch machen. Und, jeder Tag in meinem Kopf dann ist das so, ne: Jeder Tag, wo ich halt nicht das morgens schaffe, dann an mir zu arbeiten, ist irgendwie so 'n Tag, wo ich dann irgendwie mir selber sage: „Guck mal, du bist so faul“, ja? Äh: „Ist doch klar, wenn du dann so lange dafür brauchst.“
Ja. Mhm. Also, <sighs> ich habe das Gefühl, dass du da sehr, sehr streng mit dir bist, weil natürlich wird man nur besser, indem man trainiert, aber sogar 'n Profifußballer hat ja auch irgendwie 'n freien Tag in der Woche. Also, die trainieren ja auch nicht siebenmal Mal die Woche. Und, angenommen, du hast jetzt deine 4 Sessions da unter der Woche und vielleicht noch 'ne Session am Wochenende, dann wirkt das auf mich so wie eine Person, die sehr konzentriert und regelmäßig auf, ähm, ihr Ziel hinarbeitet. Wie ist das denn am Wochenende? Findest du da noch so 'n Moment dafür?
Hm, meinst du zum Ausruhen oder nochmal zum zum Zeichnen?
Zum Zeichnen.
Ähm, ab und an. Also, ich habe am Wochenende Familie, Freunde und die sind nicht immer ganz so nah bei mir, weswegen es, ne, Zeit braucht, zu denen hinzufahren oder mal was mit denen zu machen. Ich würde es so einschätzen, dass ich es, äh, am Wochenende vielleicht 2 Stunden hinkriege.
Okay. Ja. Ja, das ist doch eigentlich sehr, sehr gut. Also, wenn man jetzt sagt: „4 Tage unter der Woche gehe ich dann morgens vor der Arbeit hin und mache das. Und dann schaffe ich noch 1 Session am Wochenende. Vielleicht ist es halt mal der Samstag, mal der Sonntag, je nachdem, wie das auch mit den Freunden ist.“ Dann also klingt das für mich nach außen hin wie 'ne Person, die sehr ernsthaft an ihrem Ziel arbeitet, weil du bist ja auch keine Maschine und, ähm, natürlich braucht man auch 'n bisschen Zeit zur Erholung.
Ja, also, wenn du das so sagst, ja, <laughs> ist das, glaube ich, äh, gar nicht so negativ, wie es in meinem Kopf manchmal wirkt. Nur, ich habe einfach diese Angst, ne, dass, ähm, ich einfach nicht genug mache, um mein Ziel zu erreichen und dann irgendwann paar Jahren Spiegel gucke und sage: „Hätte ich mal.“
Ja. Ja, also, ähm, vielleicht kannst du halt zwischendurch einfach auch so 'n bisschen deine Erfolge anerkennen, also das ist vielleicht noch mal 'n anderes Thema, aber, ähm, du bist da ja wirklich ziemlich konsequent dabei und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich das auszahlen wird und dass du, äh, dein Ziel erreichst.
Ja, ganz lieben Dank. Also, ich glaube, das Thema Erfolge ist nochmal so ‘n Punkt, das anzuerkennen, vielleicht auch die kleinen Schritte anzuerkennen, da tue ich mich auch ‘n bisschen schwer mit. Aber, wie du sagst, das ist ‘n anderes Thema. Ähm, ja, für jetzt erstmal wirklich lieben Dank für‘s offene Ohr, für die guten Tipps und, ähm, ich werde da versuchen, das mal umzusetzen und ja, auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Ganz lieben Dank.
Okay, viel Erfolg dir.